उम, नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसी कोई चीज़ है क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसी भावनाओं जैसी चीज़ अब उतनी रही नहीं, ख़ासकर ख़ाने को लेके क्योंकि और वो भी मम्मी से जुड़ी हुई, यही 1-2 चीजें ऐसी हैं जो ये है कि अच्छी बनती हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि कढ़ी जो होती है, कढ़ी एक ऐसी चीज़ होती है, सभी के घरों में बनती है वो लगभग-लगभग। वो ख कढ़ी जो है, वो मम्मी के हाथ की अच्छी लगती है सबको। ये मैं अपना भी अपना ही सिर्फ़ नहीं बता रहा हूँ, सभी का ऐसा है कि जो उनकी मम्मी बनाएँगी, वो कढ़ी सबसे बेस्ट होगी।
हाँ। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, कढ़ी चावल। हुँ। हुँ। सही बात है।
और आप दूसरे के घर में ख़ा लोगे वो कढ़ी तो हो सकता है वो अंदर के जो वो पकौड़ी पड़ती हैं ना, वो इतनी टाइट होंगी कि आप किसी को मार दो तो हो सकता है उसको चोट आ जाए। इस वजह स <laughs>
उहुँ। <giggles> ये तो ये तो बड़ा ही फ़नी है <laughs> कि किसी को मार दो आहा <laughs> ऐसा हुआ है क्या आपके बाद आपके आपके साथ
<chuckles> तो ये ग मम्मी ही बना पाती हैं <chuckles> हुँ। नहीं, नहीं, नहीं, मतलब मेरे दिमाग में एक ऐसे ही थॉट आया कि ऐसा हो सकता है। इतनी कभी-कभी वो टाइट हो जाते हैं अंदर के पकोड़े, तो वो जो कढ़ी है, वो ख़ुद की मम्मी अच्छी बना पाती हैं और पता नहीं क्यों जहाँ आप जिसके दूसरे के घर पे ख़ाओगे ना, वो आपको नहीं अच्छा लगेगा, वो आपको हो सकता है नहीं अच्छा लग रहा हो, वो टाइट हो, लेक़िन उसका बच्चे को वो भी अच्छा लग रहा होगा। ये भी एक किस्सा है इसमें। <chuckles> य इस यही यही मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये कढ़ी एक ऐसी चीज़ है, ये कहीं न कहीं भावना और परंपरा से भी जुड़ी हुई है। वो उनको उनके मम्मी ने सिखाई, नानी ने उनके उनके दादी ने सिखाई। ऐसे चलता चला आ रहा है ऐसा लग रहा है कढ़ी। वो एक एक्सपीरियंस ब बोल सकते हैं एक उस तरीक़े से लेते हैं उसको।
<chuckles> अ, हुँ। हाँ। हाँ, सही बात है ये। ये हो गई भावनाओं वाली बात। <chuckles> अ, हाँ। अ, हाँ, हाँ। उहुँ। अच्छा ये ये जो स्वाद है, ये मतलब वक़्त रहते उम्र के गुज़रते-गुज़रते क्या ये स्वाद कहीं पे लुप्त हुआ है या आज भी आपको वैसे ही आता है वो स्वाद उन चीज़ों में?
हुँ, हुँ।

चिकन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें क्या होता है कि अ, मम्मी का थोड़ा तरीका अलग था। वो तरीका अभी तो ना मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ बनाने के लिए, फिलहाल तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी भी नहीं पसंद करती है, तो इस वजह से वो छूट ही गया है मेरा और जब घर जाता हूँ, तभी वो स्वाद मिलता है। तो उनका तरीका ये था कि वो पहले उसको बॉयल कर लेते थे, अच्छे से और उस बॉयल करने के बाद उसको बाहर निकाल के अलग रख लेते थे, मतलब वो प्रॉपर पक चुका है अब वो बॉयल होने के बाद, बस 20% कुछ बच बचा रहता है। उसके बाद एक प्रॉपर अ, उसमें पूरा प्याज़ डाल के औ सारे मसाले, चिकन मसाला, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च सब मिक्स करके, फिर एक ग्रेवी तैयार होती थी थोड़े धीरे धीम धीमी आँच में पक के और फिर उसमें वो मिक्स करके बस एक सीटी ऐसे लगाई जाती है, कुकर में। कुछ लोग इसको कढ़ाई में भी बनाते हैं, मतलब वो म तभी मैंने कहा उनका तरीका थोड़ा अलग था औ बस फिर वो जब कुकर खुलता है, तो मेरे घर में बिल्लियाँ आ जाती हैं <laughs> क्योंकि वो महक इतनी दूर तक जाती है कुत्ते, बिल्ली, वो सब नीचे भौंकना शुरू कर देते हैं, वहाँ पूरा झुंड लग जाता है कि आज कुछ मिलने वाला है। <chuckles> इस
हाँ। उहुँ, हुँ। हुँ। <chuckles> हुँ। हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हाँ, हाँ। अरे वाह! <laughs> अच्छा, तो आपकी पली हुई हैं क्या वो?
नहीं, नहीं, नहीं, वो होता है ना एक महक फैलती है। आप कभी हुँ, हुँ, हुँ, जब भी आप देखेंगे ना कोई खाना बन रहा होगा आस-पास और खासकर मतलब इसमें होता है चिकन, नॉन वेज ये जो होते हैं, इनमें होता है कि जब वो खुलता है ना बर्तन, तो वो दूर-दूर तक महक जाती है उसकी। तो ये जो जानवर होते हैं ना, ये बहुत उस टाइम पर सजग हो जाते हैं, अच्छा कहीं तो कुछ मिला है, आज मिलने वाला है रात में कुछ भोजन। <chuckles> इस वजह से ऐसा होता है तो यही 2 चीज़ें हैं तो मुझा मुझे बहुत अच्छे से याद हैं और अभी भी कहीं न कहीं वही हैं, मेरे लिए।
आस-पड़ोस की। अच्छा। उहुँ। हुँ। वाह, वाह, वाह! अ, हाँ। <chuckles> अ, हाँ। अच्छा, तो जब आप घर जाते हैं, तो भी आपको खाने को मिलता होगा ये भी?
हाँ, मतलब लगभग-लगभग सारी ही छुट्टियों में, मतलब जैसे दिवाली में गए, तो दिवाली के अगले दिन, हमारे यहाँ परंपरा ही है बनता है। फिर होली में गए, होली के अगले दिन परंपरा है, बनता है, ऐसे करते-करते
अच्छा। हुँ, हुँ मतलब तो हुँ, मतलब तो अभी वक़्त आने वाला है इस स्वाद को फिर से चखने का, है ना? दीपावली आने के साथ-साथ। <chuckles>
हाँ, हाँ, ठीक है। <chuckles> हाँ, कह सकते हैं लेकिन अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है थोड़ा अ, डाइट की वजह से, मतलब मैं खाता हूँ लेकिन उतना नहीं खाता। मैं थोड़ा-सा जैसे ज़्यादा तेल वाली चीज़ अवॉइड करने का सु शुरू कर दिया है, या ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैं चख लूँगा भले उस स्वाद को, लेकिन मैं अब उतने अम, ज़्यादा क्या कह सकते हैं मात्रा में नहीं खा पाता हूँ, जितना पहले खा पाता था, तो वो मात्रा थोड़ी-सी मेरी अब कम हो गई है।
अ, हुँ। उहुँ। अ, हुँ।
उम्र के हिसाब से।
अरे, आप तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, मतलब अपने डाइट के लिए।